Kesinlikle. Eee, yani yoğurtla gerçekten güzel oluyor. Üzerine bol tuz da, eee, böyle, ilave edildiğinde, eee, hem doyurucu oluyor, hem sağlıklı oluyor. Çünkü bu noktada şöyle bir şey var, yani, eee, sarma, eee, %90 karbonhidrat.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, gerçekten öyle.
Eee, yani, içinde pirinç vs. falan, hani, hiç protein içermiyor ama yanında, eee, yoğurtla da yenince proteinden de, eee, al evet, protein de alınmış oluyor.
Hı hı. En azından diyorsun. Evet aslında, eee, bu daha dengeli bir, eee, m menü yapmak için aslında, eee, çok makul ve mantıklı bir yöntem. Eee, bu arada protein eksikliğinden bahsettin. Bazı yörelerde, eee, sarmayı kıymalı ya da, eee, etli de yaparlar. Sanıyorum ki sizin mutfağınızda bu o kadar, eee, yaygın ve kabul gören bir yaklaşım değildi.
Kesinlikle. Evet. Doğru. Evet, eee, yani şöyle, bizim eee, yöre Ege olduğu için, eee, daha çok zeytinyağlı, ııı, tüketilir, eee, çoğu şey. Yani et koymazlar, açıkçası pek. E, ben de tercih etmem. Yani o zeytinyağı daha hafif oluyor, işte yanında yoğurtla, eee, daha güzel oluyor bence yani. Biz genelde etsiz tercih ediyoruz ama dediğin gibi, bazı yörelerde, eee, kıymalı, eee, ya da etli, eee, yaprak sarması yapan çok oluyor. Özellikle kalın kalın sarıyorlar. U ö içerisine kuş üzümü falan da koyuyorlar. Hani insan zaten 2-3 tane yiyince doyuyor. O kadar kalın sarılıyor ki, yani bizde çok daha farklı dediğim gibi.
Hı hı. Evet gerçekten öyle. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet gerçekten öyle. Evet. Hı hı. Hı hı.